उ, हाँ जी, हाँ जी।
जी।
हाँ, पर ये हमारा जलेबी में उल्टा हो जाता है सिस्टम कि हमको गरम जलेबी आपने भी देखा होएगा कि जलेबी को गरम करके खाएँ मतलब गरम जो होएगा ताज़ा-ताज़ा, वो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा क्रिस्पी होता है वो।
जी। जी, जी, जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मुझे भी जलेबी अगर मैं खा रही हूँ तो मुझे गरमा-गरम ग जलेबी चाहिए, वो गरमा-गरम जलेबी पे थोड़ा-सा हल्का-सा गरम वाला रबड़ी डाल दो और आराम से बैठ के खाओ उसको। अगर वो ठंडा हो जाता है, तो क्रिस्पीनेस चली जाती है जलेबी की फ़िर मज़ा नहीं आता।
हाँ जी। हुँ, हाँ, हाँ। हुँ। हुँ। हाँ जी। अ, हाँ, हाँ, वही, वही। वही, वही।
जी।
अच्छा फ़िर आपने मतलब पहली बार आपके बर्थडे पे ये वाला खीर वाला टेस्ट किया था, है ना?
हाँ, क्योंकि जब वो हमारे घर में जब वो फंक्शन के लिए जब कैटरर्स आए थे, तो उससे पहले भी मम्मी ने खीर बनाया था। पर उन्होंने जब खीर बनाया था तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था और अ, मैं मुझे याद है मैंने शायद 2-3 कटोरी खीर खा ली थी उस दिन। तो मेरी मम्मी को वो नज़र आ गई वो बात कि मुझे खीर बहुत पसंद आ गई और मैं बहुत यूज़ुअली मुझे मीठा मीठे चीजें पसंद नहीं आती। मेरी मम्मी को ये बात पता है कि मुझे ज़्यादातर नमकीन या तीखी चीज़ें ही पसंद आती हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयाँ खाती भी नहीं हूँ, मिठाइयों में भी मैं बहुत गिने-चुने मिठाइयाँ खाती हूँ और वो खाती भी हूँ तो बहुत कम खाती हूँ। तो उस दिन जब मेरी अ, मम्मी ने देखा कि अरे ये लड़की तो 2-3 कटोरी खीर चट कर गई है, तो उनको समझ में आ गया कि मुझे ये खीर बहुत पसंद आई है। तो उन्होंने इसलिए फ़िर वो अ, जो कुक थे उनको पूछा उसकी वो खीर बनाने की रेसिपी और फ़िर अ, उन्होंने वो मेरे लिए बनाई। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपको कोई मिठाई बनाना आता है या कोई मिठाई बनाने का शौक है?
हाँ जी। हुँ। अच्छा, हाँ। हाँ जी। हुँ। हुँ। हाँ जी, हाँ। अभी तो बाकी लोग हाँ जी, हाँ। नहीं, शौक तो नहीं है पर मैंने ये जलेबी का ट्राई ज़रूर किया था।
अच्छा अ, कैसी बनी?
उ, हाँ, तो मतलब बनी तो उसका एक जो शेप होता है ना, जो अपना वहाँ से मिलता है शॉप से, वो वाला शेप तो नहीं आया।

हाँ जी, हाँ जी।
जी, अच्छा मैं अ, आपको पूछना चाहती थी कि अ, जलेबी आपको अ, सिर्फ़ जलेबी के जैसे ही खाना पसंद है या आपको जलेबी के साथ रबड़ी या समोसा जलेबी?
नहीं मतलब इसको रबड़ी हाँ जी, हाँ जी, वही-वही, वही बोल रहा था कि इसको हम रबड़ी के साथ भी खाते हैं ना। कभी ऐसे शा शादी इवेंट में जाते हैं तो वो वहाँ पे जो मतलब जो प्लेट में सबसे पहले मेरे को देखना है कि मेरे को जलेबी रखना है। फिर उसके साथ जो भी एक मिलता है जैसे रबड़ी के साथ जलेबी।
जी, जी। जी, जी, जी। जी।
और ऐसे-ऐसे हाँ जी। <clears throat>
अच्छा, अच्छा। हाँ, और अ, काफ़ी ज़्यादा जैसे यूपी वगैरह के साइड में तो अ, जलेबी समोसा एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और मुझे याद है मैं एक बार अ, गाज़ियाबाद के स तरफ गई थी कुछ काम से और वहाँ पे अ, एक बार ब्रेकफास्ट पे अ, मेरे क्लाइंट ने मुझे अ, रबड़ी सॉरी मेरे क्लाइंट ने मुझे जलेबी और समोसा खिलाया था। और मुझे वो इतना अच्छा लगा था वो कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर ऐसा लगता है कि बहुत हेवी हो जाएगा या बहुत ज़्यादा अ, जैसे क्योंकि दोनों तेल में तलते हैं हम समोसा भी जलेबी पहले तेल में तलती है फिर उसको चाशनी में डालते हैं। तो मुझे लगा था कि थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा पर अ, वहाँ की जलेबी और समोसा खा के मुझे समझ में आ गया कि यूपीवासी क्यों पसंद करते हैं सुबह-सुबह समोसा जलेबी खाना।
हाँ जी। हुँ, हाँ जी। अ, हाँ जी। हाँ। हुँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ।

उम, हाँ जी, हाँ जी। वैसे भी वीकेंड पे तो बनेगा मेरे को जहाँ तक लग रहा है।
जी, जी, जी। हाँ, नहीं तो भी कोई अ, कोई अगर पर्व वगैरह होता है तो तभी भी मैं बनाती हूँ कई बार पूजा में भोग लगाने के लिए भी बनाती हूँ। तो पर हाँ भोग के लिए अगर च बना रही हूँ तो फिर उसमें मिल्क मेड़ वगैरह नहीं डालती मैं अ, फिर सिर्फ दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है।
हुँ। हुँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो फिर अभी आप लोग बनाने में पूरा एक्सपर्ट हो गए होंगे ना केक को तो।
जी, जी, एक तरीके से हाँ।
कहाँ?
अच्छा और अ, आप आपके घर में आपके अलावा बाकी लोगों को क्या-क्या मिठाइयाँ पसंद है?
हाँ, हाँ जी, वो सभी को तो ऐसे अलग-अलग ही पसंद है जैसे गुलाब जामुन वो भी अच्छा होता है, थोड़ा
जी, जी, जी।